Ồ. Bạn ơi, dạo này ấy, thì là mình đang có một cái mâu thuẫn rất là lớn với cả cái người bạn thân nhất của mình luôn đó. Bởi vì ừm, nói chung cái câu chuyện thì nó xuất phát từ cái việc là bọn mình, ờ, mong muốn là có một cái chuyến đi du lịch cùng nhau, hiện tại thì mình và bạn ấy thì không có ở cùng trong một thành phố nữa ấy, thế là xong nói chung là mình cũng trải qua một cái thời kỳ rất là khó khăn và mình coi cái chuyến du lịch này nó như, kiểu là, một cái ánh sáng cuối đường hầm ấy, một cái mà mình rất là mong chờ. Thế thế nên là khi mà bắt đầu, gọi là, dự định đi cái chuyến du lịch này này thì là mình nhắn tin, mình hỏi han bạn mình là, ừ, thế bây giờ kế hoạch như thế nào để mình có thể xin nghỉ, mình có thể chuẩn bị mọi thứ ấy. Nhưng mà sau đấy bạn mình lại, ừ, tỏ ra rất là, kiểu, kiểu, lạnh nhạt xong rồi không có phản hồi tin nhắn của mình á bạn. Thế thế nên là bây giờ mình, kiểu, cảm giác là bạn mình không có tôn trọng cái lời hứa với mình và không có tôn trọng cái mối quan hệ tình bạn với mình đó bạn, nên là mình rất là giận luôn. Thì không biết là mình có thể làm cái gì để mà có thể giải quyết được cái vấn đề này nhỉ? Bởi vì thật ra là mình cũng cũng rất là mong muốn là có thể giữ gìn được cái tình bạn này á.
Ủa, vậy sao? Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm hưm, mình hiểu. Ừm. Thì thực ra là như bạn nói là, ờ, cái chuyến du lịch này rất là quan trọng với bạn, nó liên quan đến vấn đề, ờ, giống, kiểu là, sống còn. Thì cũng như bạn nói, nhưng mà trước khi mình đưa ra những cái gợi ý cho bạn hoặc là cái lời khuyên cho bạn á, thì mình muốn hiểu hơn về cái, ờ, cái cái cái quan hệ với lại cái cái cái cái, giống như kiểu, cái dự định của bạn với lại người bạn của bạn như thế nào nhá. Thì cho mình hỏi là không biết là cái, ờ, cái khoảng cách địa lý giữa bạn và cái người bạn của bạn có xa quá không? Hay là, ờ, các bạn bận quá không thể gặp nhau trực tiếp được hay là sao, như thế nào mà có thể là các bạn chỉ có giao tiếp qua tin nhắn hoặc là, à, chỉ qua gọi điện không thôi?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ồ, thật ra là mình với cả bạn mình hiện tại là cái khoảng cách địa lý nó đang rất là xa luôn. Bởi vì là bạn mình thì là đang ở trong nước, còn mình thì là đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài ấy. Nên là chủ yếu là cái giao tiếp của bọn mình thì nó sẽ bị hạn chế trong cái việc đấy là bọn mình nhắn tin, hay là thỉnh thoảng là bọn mình cũng sẽ gọi điện cho nhau. Tuy nhiên thì đa phần là nhắn tin thôi. Thì bởi vì như thế nên là khi mà mình nhắn tin xong rồi, bạn mình không có không có phản hồi lại ấy bạn, kiểu, tỏ ra rất là nh lạnh nhạt, thờ ơ với cả một cái kế hoạch mà 2 đứa đã lên với nhau và, kiểu, rất là mong chờ cùng nhau ấy. Thì mình, kiểu, cảm thấy là rất là bị tổn thương luôn á.
Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. À, mình mình hiểu. Ừm, thì trước đây là các bạn đã có kế hoạch là sẽ có một chuyến du lịch như vậy. Và hiện tại là tới gần cái thời điểm mà các bạn hẹn nhau như vậy và bạn có nhắn tin cho người bạn của bạn, và bạn ấy không có phản ứng lại bạn, đúng không? Và bạn ấy cảm thấy là là giống như, kiểu là, đang có một cái gì đó buồn hoặc là có gì đấy rất là thất vọng về cái người bạn của bạn, đúng không? Thì, à, mình nghĩ mình mình nghĩ đó là chuyện rất là bình thường khi mà, à, mình đã vẽ ra những kế hoạch cùng nhau và đến lúc mà, à, mình sẽ, kiểu, cập nhật thông tin thì lại không có phản hồi từ cái đối phương, thì đôi khi là cái cái cái sự hụt hẫng thì mình nghĩ là cũng khá bình thường thôi bạn. Có thể là bạn của bạn đó có thể là bạn ấy bận quá hoặc là có thể là bạn, ờ, có một kế hoạch gì đó muốn, ơ, có thể là cho bạn, ờ, sự thay đổi, hoặc là cũng có một muốn là tạo cái sự bất ngờ gì đó cho bạn, thì bạn cũng là bạn cũng, ờ, bình tĩnh để nói chung không nên không nên quá lo lắng và thất vọng về những câu chuyện như vậy. Tại vì, à, thứ nhất là vị trí địa lý ấy, với thứ hai nữa là các bạn thường, à, giao tiếp với nhau bằng tin nhắn, thì đôi khi là cái sự chậm trễ thì nó cũng có thể chấp nhận được bạn ạ. Bạn không nên quá lo lắng nhé. Thì mình cũng, ơ, muốn hỏi bạn là, ờ, bạn, ơ, mong muốn kết quả như thế nào? Tức là bạn muốn là cái người bạn của bạn phải, gọi là, trả lời tin nhắn của bạn ngay ngay lập tức, hay là bạn muốn là phải có một cái tín hiệu nào đó đồng ý từ người bạn của bạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn ạ. Ừm, phải rồi đó, ừm. À. Ờ, đúng rồi ha, ừm. Ờ, tức là, kiểu, mình thì mình chỉ, kiểu, mong muốn là trong cái giao tiếp của hai bên ấy thì là nó sẽ phải có một cái sự tôn trọng nhất định, bởi vì mình thấy là bình thường nếu mà mình nhắn về những cái vấn đề khác thì bạn mình vẫn trả lời. Mình hay gửi những cái video rồi những cái, kiểu, ờ, những cái mẩu tin hài hài cho bạn mình để, gọi là, giữ chuỗi trong cái tin nhắn ấy, thì bạn mình mình thấy là vẫn phản hồi rất là nhanh. Nhưng mà cứ bắt đầu nói động đến cái chuyện mà đi du lịch một cái là bạn mình lại, kiểu, rất là thờ ơ, rất là lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại, kiểu, để cái tin nhắn của mình đấy và không có phản hồi trong một cái thời gian rất là dài. Thì đấy, mình cũng mong muốn là, ừ, giữa hai bên thì có cái sự tôn trọng lẫn nhau thì nói thẳng ra, nếu mà trong trường hợp là không muốn đi nữa thì thôi, đấy, kiểu như thế. Thì thật sự là mình cũng muốn biết là bạn mình đang cảm thấy như thế nào? Nhưng mà, ờ, bây giờ cứ nhắc đến cái vấn đề đấy thì bạn mình lại, kiểu, ừ, lại cứ thờ ơ, xong lại cứ không phản hồi mình ấy, thì bây giờ mình cũng không biết làm như thế nào bạn ạ.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Tức là, ờ, cho mình hỏi thêm là không biết là cái chuyến du lịch của các bạn, ờ, dự định đi á, thì tức là nó có vấn đề gì khó khăn quá về cái mặt tài chính, cũng như là cái mặt vị trí địa lý hay không? Tại vì á đôi khi á, là có thể là bạn của bạn thì có một số những cái lo lắng về vấn đề tài chính hay là có một số lo lắng về vấn đề, ờ, giống như kiểu, nó xa quá hoặc là về vị trí địa lý, có thể là bạn ấy đang phân vân hoặc là bạn bạn ấy cần một khoảng thời gian, ờ, nào đó để đưa ra quyết định, mà bạn ấy cũng chưa dám nói với bạn biết để sợ có thể là s làm cho bạn buồn hay này kia, cho nên là bạn cũng đang tr trong quá trình phải cân nhắc ấy. Thì cho mình hỏi thêm là, ờ, vấn đề, à, các bạn xác định đi du lịch, kế hoạch là có thể là các bạn ờ, như là có ảnh hưởng gì nhiều đến vấn đề tài chính với lại về vị trí địa lý không bạn?
Ừm. À! Ồ! Thì thật ra ấy là bọn mình có kế hoạch đấy là bọn mình sẽ đi Thái để chơi với nhau trong vòng khoảng tầm 1 tuần. Thì mình nghĩ là, ừ, có thể là bởi vì là đi ra du lịch nước ngoài như thế thì sẽ cũng phải làm nhiều cái phải, ờ, ờ, làm cái ấy này, làm hồ sơ các thứ này, xong rồi chuẩn bị tiền bạc, rồi đúng là cũng phải lên kế hoạch các thứ này kia. Thật ra đối với cả cái công ty của mình ấy thì công ty của mình xin nghỉ phép các thứ nó khá là dễ dàng. Tuy nhiên thì cái công việc của bạn ấy thì bạn ấy hiện tại là đang làm quản lý khách sạn á, thành ra là đúng là công việc thì cũng bận và nó cũng phức tạp hơn so với cả cái công việc hiện tại của mình. Thế nên là, ừ, mình cũng đang chưa nghĩ đến cái chuyện đấy từ cái góc nhìn của bạn ấy, là có thể là cái chuyến du lịch đấy đối với bạn ấy là hơi hơi khó sắp xếp một chút. Nhưng mà đấy chủ yếu đấy là, ừ, khi mà mình không có nhận được cái sự phản hồi mà, kiểu, từ bạn ấy như thế thì mình, kiểu, cảm thấy bị thiếu tôn trọng, thành ra là đúng là mình cũng đang chìm đắm trong quá là nhiều cái cảm xúc cá nhân của mình đó bạn.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Mình hiểu, đặc biệt là cái dịp cuối năm này có thể là một số những cái áp lực từ công việc cuối năm, đại đa số mọi người là rất là nhiều việc ở cái thời điểm cuối năm đó bạn. Và, ờ, và và đôi khi là cái việc mà cân nhắc tài chính cũng là một trong những cái mà mình muốn nhắc lại là có thể là bạn ấy phân vân và bạn ấy cũng chưa muốn tức là nói ngay, hoặc là cũng có thể là bạn ấy cũng đã có có kế hoạch từ đầu. Nhưng mà bây giờ một cái số vấn đề, à, liên quan đến công việc của bạn ấy thì có thể là bạn ấy cần thêm một chút thời gian để có thể phản hồi lại bạn ạ. Thì, ờ, thì cho mình hỏi thêm là, ờ, khi mà bạn nói chuyện hoặc là nhắn tin với lại người bạn của bạn ấy, thì bạn có, gọi là, giống như, kiểu là, là đề cập trực tiếp vào cái vấn đề là "Ê" gi giống kiểu là nếu mà bạn của bạn đã là bạn thân của bạn rồi thì bạn nói là "Ê, bạn ơi, có thể là cái chuyến du lịch của chúng mình dự định thì như thế nào đó." Thì, ờ, bạn tức là bạn nói thẳng vào vấn đề, hay là bạn chỉ có hỏi x theo kiểu là xã giao, vòng vo? Hay là cái cái, kiểu là, cái cách mà bạn nhắn tin cho bạn của bạn ấy thì có, gọi là, trực tiếp vào vấn đề hay không? Và, ờ, và và, ờ, nhiều khi là bạn của bạn lại không hiểu cái ý của bạn nhắn tin thì sao? Thì không biết là cái cách nhắn tin của bạn như thế nào?
Ừm. À! Ờ. Ừm. Ờ, thì thật ra nhá là, kiểu, mình nhắn tin thì mình cũng chỉ hỏi những cái vấn đề rất là bình thường thôi, kiểu như là, dự định là sẽ đi lúc nào này, để mình có thể là mình xin nghỉ trước, bởi vì là nếu mà mình mà muốn xin nghỉ thì mình phải xin nghỉ trước ít nhất là 1-2 tuần, đúng không? Và mình cũng hỏi là, kiểu, ừ, thế bây giờ nếu mà sang Thái thì sẽ muốn đi đến những đâu, sẽ muốn làm những gì, thì là mình sẽ lên lịch trình cho cái chuyến du lịch đấy, mình sẽ tìm phòng khách sạn mình sẽ xem thử, rồi giá vé máy bay các thứ như thế nào, đấy kiểu như thế. Thì thật ra là ở thời điểm hiện tại là mình vẫn đang chỉ ở cái mức độ là mình nói chuyện với bạn ấy về những cái chi tiết ở trong cái kế hoạch đấy thôi, ờ, chứ mình chưa có ưm, và sau đấy là bạn ấy không phản hồi lại thì, kiểu, mình cảm thấy mình bị tổn thương ấy. Chứ mình cũng chưa có hỏi thẳng bạn ấy là, ừ, tại sao bạn ấy lại lạnh nhạt như thế, hay là mình cũng chưa có giao tiếp là, ừ, mình, kiểu, bị tổn thương khi mà bạn ấy không phản hồi mình như vậy đâu bạn ạ.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. À, thì qua cái câu chuyện của bạn thì mình cũng có thể hiểu một phần cái, a, cái việc mà các bạn nhắn tin với nhau và các bạn, à, dự định cho kế hoạch đi du lịch như vậy á, thì nó khá là quan trọng với bạn. Và, à, cái việc của bạn, bạn giống, kiểu, bạn đang, a, cảm thấy là không được vui vì những cái phản ứng, cái phản hồi của bạn của bạn, ừ, không như bạn mong muốn á, thì mình nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường thôi. Thì, à, à, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái thứ chuẩn bị của mình nữa, tại vì là mình đi du lịch nước ngoài á, thì mình phải g nhận được cái sự, à, sự phản hồi thật là, gọi là, chắc chắn để làm sao mình chuẩn bị những cái thứ liên quan đến là đặt vé máy bay, rồi thì làm visa, rồi các kiểu nữa, cho nên là cái việc bạn bồi bối rối là cái chuyện là bình thường. Thì mình cũng, a, ờ, tiếp mình nghĩ là cái việc này cũng sẽ là dễ dễ dàng để mà mình có thể có thể là, à
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Đúng rồi, bạn ạ. Ừm.
Nhận được cái phản hồi từ bạn và bạn thôi. Thì, à, mình mình nghĩ là bạn nên, à, tức là khi mà bạn nhắn tin với người bạn của bạn thì nên bạn nên hỏi trực tiếp vào vấn đề là "Ờ, bạn ơi, cái kế hoạch của chúng mình là ngày đó sẽ đi vào ngày này, ngày này, tuần này á, thì không biết là bạn có, à, chốt là bạn đi được không? Nếu mà bạn đi được thì mình sẽ lên những kế hoạch tiếp theo, còn nếu mà bạn không đi được thì bạn cũng phản hồi lại cho mình". Tức là mình sẽ nói trực tiếp vào cái vấn đề như vậy á, thì sẽ giúp cho bạn là có thể là, ờ, ờ, đưa ra được quyết định ngay ngay ngay ngay lúc đó thay vì là bạn cứ nói về những kế hoạch, ờ, ờ, phải làm như thế nào, hoặc là tương lai như thế nào á thì, ờ, nhiều khi là bạn của bạn lại hiểu lầm và sẽ là, cái kiểu, mơ hồ như vậy á. Thì bạn nên nên thử bạn gửi một cái tin nhắn thật là trực tiếp, thật là rõ ràng về cái vấn đề là, ờ, có thể là bạn chốt lại được hay không? Có đi hay không, hay là không? Thì nó sẽ là một cái, à, gọi là, rõ ràng thông tin để bạn và bạn có thể là dễ dàng phản hồi lại cho bạn á bạn, thì bạn có thể thực hiện thử làm cách đó xem thế nào nha.
À! Ừm, ừm, mình hiểu. Ờ, mình thấy là cũng đúng đấy, bởi vì thực ra là chính bản thân mình cũng là một cái người mà mình chưa rõ ràng về cái thời gian, hay là về cái kế hoạch của cái chuyến đi đấy. Thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn nếu mà mình đưa ra một cái thời gian cụ thể nào đấy và mình sẽ trực tiếp hỏi bạn mình luôn là bạn mình có đi được hay không, hay là dự kiến là có muốn đi hay không, thì có lẽ là nó sẽ dễ dàng cho cái việc giao tiếp với nhau hơn, đúng không bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Và đúng rồi bạn, và đặc biệt là khi mà chẳng hạn như bạn cũng có thể là hỏi thẳng những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề mà bạn bạn của bạn, ừm, cũng cũng, kiểu là, bạn ấy không muốn nói ra ấy. Ví dụ như có thể là bạn ấy ngại về vấn đề là sắp xếp công việc không được, hoặc là bạn ngại về công việc, à, tài chính này kia. Đôi khi một số người người ta khá là giống như, kiểu là, ờ, hay giữ cái sự sĩ sĩ diện về những chuyện như vậy á. Cho nên là bạn nếu mà bạn ấy cũng nên là, gọi là, thẳng thắn trao đổi và trong trong trong trường hợp mà bạn nhắn tin về những vấn đề có thể là bạn nhắn là "Ờ, bạn ơi, bạn có khó khăn về trong cái gì trong cái khoảng thời gian đó không?" Hoặc là bạn hỏi xem là cần sự hỗ trợ gì từ bạn, bạn có thể là sẵn sàng hỗ trợ bạn của bạn, đúng không? Và, à, trong trường hợp mà bạn nhắn tin nó rõ ràng, nó chi tiết và, à, có thể là gợi ý về những cái sự hỗ trợ của bạn. Ví dụ như có có thể là trong trường hợp mình đặt cái ví dụ ví dụ trường hợp xấu là bạn ấy đang lo lắng về vấn đề tài chính chẳng hạn, thì có thể là bạn có thể là, ờ, ờ, có thể là mình hỗ trợ bạn cho mượn hay là như thế nào đó, đúng không? Hoặc là bạn ấy có những cái khó khăn gì hoặc khó khăn gì trong công việc, có thể là ví dụ như là, à, bạn đó làm khách sạn thì có thể là bạn ấy đang nhiều việc thì có thể là bạn gợi ý một số những cái gợi ý cho bạn ấy có thể là sắp xếp công việc lại tốt hơn. Thì có thể là đưa ra được những cái hỗ trợ như vậy và nó rõ ràng thì mình nghĩ là người bạn và bạn cũng sẽ dễ dàng là có thể là tiếp nhận được thôi. Và trong trường hợp xấu thì bạn có thể là gọi điện trực tiếp, thì mình nghĩ là cái sự gọi điện trực tiếp cho người bạn của bạn ấy, ờ, có thể có thể là qua video call hoặc qua những cái nền tảng mạng xã hội á thì có thể là, ờ, có thể là bạn của bạn sẽ dễ dàng là trả lời bạn và có thể là các bạn có thể dễ chốt được cái thời điểm mà bạn có thể đi được. Mình, à, mình nghĩ là cái này bạn sẽ làm được đấy nhỉ?
À! Ừm, ừm. À! Ồ! Ừm, ừm. Mình thấy là các cái lời khuyên mà bạn đưa ra thì thật sự là cũng rất là hợp lý đấy. Bởi vì đúng như bạn nói có lẽ là mình đang, kiểu, mình quá là đắm chìm vào những cái cảm xúc cá nhân của mình và mình đang chưa có suy nghĩ được cái chuyện từ cái góc nhìn của người kia ấy. Thì thật sự là mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều luôn bởi vì là đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình và cũng cho mình rất là nhiều những cái lời khuyên mà mình thấy là cũng bổ ích. Thì mình chắc chắn là sẽ áp dụng những cái lời khuyên của bạn luôn, và nếu mà có vấn đề gì thì mình sẽ tìm đến bạn tiếp nha.
Ừm Ừm, mình cũng hy vọng là bạn sẽ có những cái phản hồi tích cực và trực tiếp từ cái người bạn của bạn và hy vọng là các bạn sẽ có một cái kết nối tốt nhất và có một cái chuyến đi là theo đúng như cái dự định của các bạn nhá. À, chúc bạn thành công và chúc chúc bạn, ờ, có một cái chuyến đi tốt đẹp với người bạn của bạn.
<chuckles> Ừm, mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Tạm biệt bạn nha.
Chào bạn, bye bye.